Ciao, guarda, ehm, credo di aver bisogno del tuo aiuto perché, mhmm, onestamente sono un po', <chuckles> ehm, nel panico in questi giorni. Ehm, praticamente io, mhmm, dovei riscrivermi a, mhmm, a scuola di specializzazione in psicoterapia. Ehm, solo che, mhmm, <smacks lips> ecco, mhmm, la scuola non mi ha ancora, ehm, contattata per farmi sapere eventualmente quando hanno disponibilità per un colloquio conoscitivo, ehm, <smacks lips> per per un momento c'è stato un po' un problema perché io non avevo passato l'esame di Stato, quindi, ehm, all'inizio mi hanno detto: "Ne riparliamo quando lo passa." Io poi l'ho passato, <chuckles> l'ho comunicato e non c'è stata risposta e io ho un po' paura di rimanere, ehm, fregata. Anche perché, ehm, è l'unica scuola a cui mi sono rivolta. Ehm, ho ho anche paura magari che una volta arrivata a questo colloquio conoscitivo, ehm, vedano magari che io non sono mag aba mhmm, abbastanza preparata, ehm, o magari che durante la scuola di si di psicoterapia emergano un po' delle mie difficoltà e quindi, sono un po' in ansia.
D'accordo, guarda capisco benissimo come tu ti possa sentire, anche perché, insomma, da come mi hai descritto la situazione ci sono tante cose diverse che si sono susseguite, no? Ehm, l'università, l'esame di Stato, poi trovare lavoro, ritornare magari, ecco, a, mhmm, a rapportarti con questo datore di lavoro o scuola di specializzazione, ecco, comunque che, ehm, inizialmente avevi scartato, eccetera. Ma, mhmm, senti, intanto vorrei capire: questo rientra proprio in un tuo progetto professionale oppure, diciamo, è solo il cursus, ehm, classico, no, quindi stai un po' andando a braccio con questa scuola?
Mh-mh. Guarda, ehm, effettivamente era una cosa che io non avevo preso in considerazione, perché io, mhmm, all'inizio la scuola di specializzazione in psicoterapia non la volevo fare perché non non era il mio obiettivo, ecco. Avrei voluto, mhmm, lavorare in altri settori, però è diventata un po' una cosa obbligata perché senza quel titolo, ehm, tanti tanti luoghi dove potresti lavorare non ti prendono e quindi, eh, è stato un po' un un percorso obbligato. Ehm, avevo scelto quella scuola perché mi sembrava quella più adeguata a me, ehm, solo che, mhmm, <smacks lips> rispetto alle altre scuole che invece hanno già chiuso diciamo le iscrizioni, ehm, questa scuola sta mi sta facendo aspettare parecchio. Io nel frattempo, ehm, ho perso altri treni, ehm, <chuckles> perché non ho contattato altre altre scuole, convinta, ecco, che, ehm, mi avrebbero in ogni caso magari contattata, mhmm, fatto sapere se eventualmente, ehm, sarei potuta entrare perché me ne avevano anche parlato bene e quindi, mhmm, <chuckles> son rimasta un po' così.
Mh. D'accordo, e ripeto, è perfettamente normale, ecco, che la cosa ti abbia preso in contropiede. Però devi anche darti in qualche modo una pacca sulla spalla, perché ti stai dando molto da fare. Hai appena appunto terminato il percorso di studi, e già ti stai, no, prodigando per sapere quale sarà il prossimo step. Quindi tutto sommato, ecco, ti consiglio anche di essere paziente, in qualche modo tollerante con te stessa, fermo restando che sarebbe bello appunto che se tu riuscissi a, ehm, diciamo ottenere, no, quello per il quale ti stai applicando. Ma, mh, senti, intanto vorrei capire, mhmm, hai già parlato di nuovo, ecco, con questa scuola di specializzazione, con un tuo interlocutore privilegiato, oppure hai mandato una mail? Come si stanno svolgendo gli scambi?
Allora, io ho mandato una mail un paio di giorni fa per avvisare che io avevo effettivamente passato l'esame di Stato, ho mandato un certificato, e la mattina dopo loro mi hanno risposto dicendomi, ehm: "Confermiamo ricezione". E io tipo: "Ehm, ok, quindi mi sapete dire quando possiamo fare un colloquio?" Non mi hanno risposto, ehm, quindi ho chiamato e, diciamo, mhmm, il segretario o la segretaria, ora non so, ehm, chi fosse, ehm, mi ha risposto un po' in maniera scocciata, ehm, dicendomi che, ehm, non sapeva di preciso, ehm, quando quando sarebbero stati disponibili, che, ehm, la direzione gli dava, ehm, di settimana in settimana le disponibilità per i colloqui e che c'erano parecchie persone magari in fila. Mi fanno: "Però dai, qualche giorno". Ehm, ok, però ecco, ehm, io la prima mail l'avevo mandata a settembre, quindi mi sembrava molto strano. E e quindi questa cosa mi mi fa un po', ehm, sentire come se in qualche modo loro non mi ritenessero abbastanza, senza neanche avermi conosciuta. Eh quindi mh, un po'
Mhmm, chiaro. No, no, la preoccupazione è legittima. Diciamo ti invito, ecco, ti raccomando sempre a rimanere sul razionale, ovvero nessuno ancora si è pronunciato su quale sia il valore della tua candidatura. Quindi, può darsi che tu abbia ragione, ma può darsi anche che la mail sia finita al destinatario sbagliato, nel senso che magari è stata inviata a una segreteria, e poi è rimasta lì. Sai, purtroppo sono errori che sono più frequenti di quanto non si pensi. Ehm, comunque senti, una cosa che ti volevo dire. Ma tu, ecco, un piano B eventualmente ce l'avresti? Non dico un'altra scuola di specializzazione, ma non so, intanto potresti già, ehm, in qualche modo cominciare a lavorare anche in maniera un po' a regime ridotto. Ti sei informata?
Mh-mh. Mh-mh. Allora, ehm, su un'altra scuola purtroppo no, perché appunto questa era, ehm, la mia scelta iniziale, quindi diciamo si è un po' protratta questa cosa. Io non sa non pensavo di arrivare a dicembre, ehm, senza un un riscontro. E invece sul lavoro in realtà io sto lavorando, ehm, però anche sul lavoro, diciamo, c'è un po' di di problemini, ehm, in questo periodo e e quindi sono un po' preoccupata anche per quello. Sto seguendo un master, ehm, dovrebbe occuparmi comunque abbastanza tempo, però io avrei voluto anche fare la scuola di specializzazione perché comunque dura 4 anni, quindi ovviamente prima inizio, ehm, prima la finisco, prima riesco a trovare un un lavoro effettivamente decente, mhmm, nel mio campo. Eh-eh, mhmm, sono un po' di cose.
Mh. Chiarissimo. Ma, mhmm, senti, hai provato anche un po' a rapportarti con dei tuoi ex colleghi di corso perché magari, ecco, potrebbero avere delle delle risorse, delle idee, anche parlare di altre scuole che per il momento non hai non hai preso in considerazione, altri percorsi, ecco. Hai provato un po' a fare leva su questo?
Eh, sì, ehm, un pochino sì, infatti diciamo, avevo chiesto a una mia collega, ehm, se le iscrizioni nella sua scuola di specializzazione, ehm, fossero ancora aperte e, ehm, lei mi ha risposto che l'ultimo posto lo avevo occupato lei. Ehm, ecco, questa cosa un po' devo dire mi ha, ehm, buttata giù perché in qualche modo mi sono ritrovata la strada sbarrata. Ehm, però, ehm, potrei magari chiedere c'è una mia collega che ha la sorella che va in quella scuola, magari potrei chiedere se lei ha qualche contatto da da consigliarmi per per capire se se posso fare questo colloquio, o se appunto le tempistiche sono sono così, ehm, dilazionate da, mhmm, insomma, farmi sperare che in qualche modo, ehm, potrei entrare.
Mh-mh. Certo, guarda, e poi comunque, nella peggiore delle ipotesi, dirti anche che un anno di pausa o anche un semestre può capitare, ecco, ci sono insomma innumerevoli storie di di successo di persone che non hanno avuto un percorso lineare, che magari hanno perso anche tempo a laurearsi eccetera, che non è il tuo caso quindi già magari puoi darti, ecco, una una bella pacca sulla spalla, che poi in realtà hanno trovato il loro percorso a tempo debito. Può essere, sai, l'occasione per esplorare altri percorsi che non avevi valutato o sai magari anche per fare delle esperienze di vita che ti potranno essere utili a livello poi professionale, non so, viaggiare, fare del volontariato, non so, sono tutte cose che io ti invito almeno a prendere in considerazione come delle ultime spiagge fra virgolette, fermo restando che ti auguro di ottenere, no, quello per cui tu ti stai applicando.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Certo, okay. Sì, effettivamente hai ragione, dovrei un attimo, magari trovare delle strade alternative, ehm, mh, vedendo anche un po' il bicchiere mezzo pieno, nel senso che appunto, come dici tu, magari ci sono delle, ehm, delle possibilità che io non ho considerato ancora e che potrebbero, ecco, ehm, tornare utili in futuro, anche se, ehm, perdo un po' di tempo quest'anno. Ehm, effettivamente sì, ecco, questa cosa, ehm, potrebbe aiutarmi.
Sì, e poi comunque potresti già in qualche modo consultare i materiali di studio per questa scuola di specializzazione o di altri corsi, sai, anche dei corsi online gratis di aggiornamento appunto per le professioni che am che operano in ambito psico sanitario è fondamentale, no, l'educazione continua. Quindi, sicuramente potrai trovare delle risorse utili che ti aiutano già in qualche modo a rapportarti con poi quella che sarà l'essenza del tuo lavoro reale, quindi in qualche modo ti puoi portare avanti, non è non è tempo perso. Ecco, poi comunque ti meriti anche una piccola pausa, perché no, hai appena passato questo esame di Stato, quindi, insomma tutto tutto ci sta, ecco. Vedi un po' qu la soluzione che ti sembra più congrua, ma se non dovesse andare come previsto, comunque questo un giorno ti sarà utile, credimi.
Mh-mh. Mh-mh. Okay. No, effettivamente anche la cosa dei corsi gratuiti, ehm, non ci avevo pensato che avrei <chuckles> un po' potuto fare da tappabuchi in in questo modo, perché come dici tu, ehm, sì, i crediti ECM io li devo collezionare un po' come le carte dei Pokémon e quindi, sicuramente, mhmm, potrei fare dell'altro nel frattempo. Quindi, io ti ringrazio tantissimo, soprattutto per avermi ascoltato, perché, mhmm, insomma, ehm, sono un po' <chuckles> impanicata in questo periodo e quindi mi rendo conto che dico tante cose e pongo tanti problemi e soprattutto ti ringrazio per i consigli e per il supporto, ecco. Grazie mille.
Ma figurati, è stato un piacere. Capisco che possa essere una tappa, un po' uno scoglio da superare, ma vedrai che hai tutti gli strumenti per riuscire. Buona fortuna.
Grazie.